Hiç uçak kaçırdın mı? Böyle bir anın var mı? Varsa anlatır mısın?
Ya, öyle bir anım var, evet. Ama yani, böyle, çok değişik. Başından sonuna acayip değişik bir anım. Hayatımda 1 kere uçak kaçırdım bu arada.
Hı hı. A!
O yüzden Aynen. Ya, o kadar seyahatten 1 kere uçak kaçırmışlığım var. Ama o da aslında, yani, bayağı değişik bir hikâye, hani. Ta başından anlatmam lazım oraya nasıl geldik falan diye, yani. <sniffs>
Hı hı. Ya, aslında öyle soruyu sorduktan sonra o kadar, eee, yüksek bir şekilde girdin ki konuya, eee, çok merak ettim, yani, detayları. Eee, en baştan anlatabilirsin, yani, en baştan, eee, hani, hangi uçak kaçırdın, oradan başlayabiliriz.
<giggles> Konuların patlayış yerinden çıkartayım anlatayım ben sana. Ya, uçağa gidesiye kadar çünkü çok olay oldu, biliyor musun? Gerçekten çok olay oldu. Şimdi, ben üniversitedeyim, tamam mı Çin'de. Şimdi, o zamanlar, böyle, bir tane şey, hani, bir bayram var bunların, işte, ilkbahar bayramı gibi bir şey. O ara şey oluyor, daha COVID'i movidi duymadık, bir şeyler, bir söylentiler var ama böyle, Wuhan tarafında. Biz, şeyiz, böyle, he, falan modundayız. O, dediğim bayramda da minimum 15 maksimum 1 ay falan her yer kapalı oluyor ve çok nadir 1-2 yer falan açık oluyor.
Olur. <chuckles> Tamam. Evet. A!
Aynen. Bizi şeyden attılar, iş merkezinden, böyle, güvenlik geldi, "Çıkın gidin" falan, dedi, yani, gerçekten hani. Ondan sonra neyse, ııı, şimdi benim bir tane orada senelerdir tanıdığım birileri var. Artık ben, ona abi diyorum, abi oldu 8-9 senedir fal Hatta şu an 11 senedir falan tanıyorum. Bunlar ben tanıdığımda sevgiliydi, evlendiler, çocukları oldu falan. Biz, beraber çalışıyorduk. Kadın da Wuhan'lı.
<chuckles> Ne güzel.
Tamam mı?
Ha. Tam merkeze diyorsun.
Ha ha, bütün aile Wuhan'da. Biz işte duyduk, böyle bir söylenti geldi. Şimdi bizde de orada, böyle, Türk grupları var, işte, eee, WeChat kullanıyorduk. WeChat'te Türk grupları var, işte, Wuhan'da, böyle, böyle bir şey çıktı, işte, bu da çocukla şeye gidecek, Wuhan'a. Ondan sonra ben de dedim ki y ya ab abime dedim ki, abi bak dedim, gönderme bunları dedim, girerlerse eğer gerçekten böyle bir şey varsa, dedim, çıkamaz. Mümkün değil dedim. Kapanış olursa çıkamaz falan. Bir de Çin biraz katı bir yer bu konularda. Yok ya, dedi, ne olacak, dedi. Ben ama kavga çıkartıyorum orada, gidemezsiniz, yapamazsınız falan filan diye böyle, hani, nedense
Hı hı. Evet.
o kadar benimsemişim. Sonra, işte, onlar gitmemeye karar verdi. Biz kapandık. Yani, kapandık dediğim, işte, o bayrama girdik tamam mı? İşte h her şey orada başladı. <chuckles> Ya, bu hikâyenin başlangıcı orası anladın mı, bak? Yani.
Tamam. Anladım, yani aslında, eee, Çin'den bahsettin, Wuhan'dan bahsettin, böyle, COVID zamanından bahsettin ve ve daha tam COVID'in çıkmadığı zamanlar böyle söylentilerin olduğu zamandan bahsettin ve, eee, 11 sene dedin galiba, eee, tanıdığın biri var ve abi olarak gördüğün. Onun onun ailesinden bahsettin. Ama hâlâ uçağa gelemedik. Aslında böyle bir sürü şey anlattın, eee, daha uçağa gelemedik ve hikâyenin geri kalanını çok merak ediyorum şu anda. Eee, o yüzden, eee, bu anlattıklarına, eee, ek olarak vermek istediğin bir detay varsa, onu dinlerim. Yoksa, eee, uçak tarafına geçebiliriz.
Aynen. Yok. Yok. Aynen. Bak. Evet, geleceğiz. Aynen. Var. Bak, uçak uçak zaten uçağa gidiyoruz yavaş yavaş. Sonra biz bütün Çin
Daha yoldayız, evet.
Eee, yani, heyecanlı, heyecanlı Sonra biz birden kapandık mı, böyle 2-3 gün sonra. Benim aslında asla, böyle, Türkiye'ye gitmek gibi falan bir niyetim yok o ara, aslında.
Evet.
Sonra ben işin şeyini anladım ciddiyetini, biraz da korktum. Bi bir de ilk zamanlar, böyle, hani, görüntüler vardı ya, işte, sokakta ölenler bilmem ne.
Evet.
Ondan sonra bizi kapattılar mı eve? Sonra biz işte böyle e polis eşliğinde falan dışarı çıkıyoruz falan filan. Ben iyice korktum. E, vizem de var, hani, senelik. Bir de şey yaptığın zaman gidip bir de iptal ettirmen gerekiyor vizeyi. Öyle de bir durum var. Hani, çıktın mı çıkamıyorsun, yani.
Hı hı. İlginçmiş.
O zaman öyleydi, işte, iptal şeyi, kağıdı yapıştırıyorlar, böyle, vize şeyi gibi, vize gibi, yani. Neyse, işte, ben bayağı korktum ettim falan filan. Ben evden falan da çıktım ki şeye de yakın olayım, güç bela, işte, uçak biletini aldım, ettim. Herkes kaçıyor ama, hani, bayağı kaçıyor o durumda. İşte, uçağı aldım. Mesela, diyorum ki ben bu akşam uçacağım ama benim pasaportum yok şu an, hani, şeyde, vize merkezinde.
Hı hı. Evet.
Şey diyorum, bir sürü de haber çıktı Allah'ım diyorum, hani, COVID kapmadan, ölmeden, hani, ben bir gitsem buradan artık, hani. İşin komik tarafı seviyorum da Çin'i ama şimdi hâl böyle olunca bir korku da var. Neyse ben vize merk yani, vize merkezine gittim. Tam böyle kapıdan polisin, böyle, 2 aşamalı polisten geçiyorsun. Tam, böyle, kapıdan girdim, işte, ateş mateş ölçülüyor. Anne geçti. Çocuk
Doğal olarak.
Çocuğun ateşi yüksek çıktı, aldılar, ayırdılar, ambulansa attılar, ettiler ve gitmeme 6 saat falan var. Elim ayağım titriyor, diyorum ki, "Ya, hayır ya." hani, şimdi bir de o polisin yaptıklarını falan da görüyorum. Yok.
Evet.
Maske yok, elektronik maske takıyorum, bi bir uzay üssü gibi geziyorum falan, böyle, s bir sürü bir şey var. Neyse aldım ben, işte, havalimanına gittim, havalimanında da bir sürü bir şey, işte, yok maskeyi ağzımdan çıkarttırıyorlar, yok o as Ya orada can pazarı yaşanıyor, anladın mı? Niye bu kadar tetikliyorsun? Ağzımda elektronik maske var, mesela.
Şimdi burada araya gireceğim. Eee, şeyden bahsettin, eee, yani kapandıktan sonra karar verip gittiğinden ve aslında vize iptali de olması gerektiğini, havalimanında, eee
Neyse He.
işte, ateş ölçüm yapıldığını falan ama orada senin hissiyatını merak ediyorum. Yani, şimdi dediğin gibi sosyal medyada birçok video vardı, insanlar düşüp bayılıyor, düşüp ölüyorlar falan. Senin çevrende sadece gördüğün böyle, eee, ateş ölçme, maske takma gibi şeyler mi vardı yoksa gerçekten, eee, bu sosyal medyada görünen videolar gibi büyük olaylar yaşanıyor muydu? Bunu aslında kısaca bahsedersen çok sevinirim, onu merak ettim.
Hımm. Ya, şöyle, ben onların yalan haber olduğunu düşünüyorum, bak açık ve net, hani. Çünkü ha bi bir de şöyle de bir şey var, gittiler mesela vik o zamanlar, tamam mı? Türk'lerden, işte, ha yok haber kanalına bağladılar, yok bilmem ne. Ya, adam gitmiş zaten 6 ay orada, zaten z yılın her şubatta, tamam mı? İnsanlar, ben Şanghay'da yaşıyordum, işte, Pekin'de yaşayan arkadaşlar falan vardı. Şimdi biz büyükşehir olduğumuz için bunlarda da ge yani, nasıl İstanbul'da çok fazla, atıyorum, Ankaralı var ya da Ankaralı demeyeyim de işte, küçük şehirli var, herkes o bayramda köyüne gidiyor. Zaten hayalet şehir gibi oluyor orası, tamam mı? Adam çıkmış 6 aydır Çin'de, ne Çincesi var ne bir şeyi var. Dönmüş diyor ki, "Sokaklar hayalet gibi." Ya, senenin her döneminde, her şubatında zaten sokak hayalete dönüyor. Çünkü adamlar köyünde.
Hı hı. Evet. Ne güzel. Evet. Hı hı. Yani, bayramlardaki Türkiye gibi diyebilir miyiz? Bayramlardaki İstanbul gibi daha doğrusu.
Daha beteri. Çok daha beteri. Tabii canım.
Daha beteri. Eee, aslında, eee, senin dediğin gibi, eee, haberler genelde yalandı ve, eee, çok da bir o o konuyla alakası, bilgisi eee, alakalı bilgisi olmayan insanların yaydığı yalan yanlış bilgiler gibi anlattın, anladığım kadarıyla. Eee, peki, şeye ki tekrar geri dönecek olursak, havalimanına, en son elektronik maske, eee, kısmında kalmıştık. Maskeyi çıkarttıklarını söyledin. Önündeki çocuğun ateşini ölçmüşlerdi ve, eee, sıra sana geldiğinde olaylar başlıyordu, anladığım kadarıyla. Oradaki detayları merak ediyorum şu anda.
Tabii canım, tabii öyle. <chuckles> Aynen. Hı hı. Aynen. İşte, uçağa Ben diyorum ki, "Hani, gideceğiz artık, hani, gidelim. Bak, bitsin." yani, çünkü polis alıyor, götürüyor falan filan. Neyse uçağa bindik, şimdi öyle bir durum var ki normalde ben, işte, Moskova'dan aktarmalı geliyorum, tamam mı? Rus hava yollarına biniyorum ya, bir genellikle.
Hı hı. Evet.
Normalde çok Rus olur. <chuckles> Normalde, hani, çi Şangay'dan bile kalksa, Rus çok olur.
Hıh. Evet, baktın hiç yok.
Hepsi çekik gözlü, hepsi. Ya, yanım
Eee, insanlar kaçmaya mı çalışıyordu? Araya gireceğim yine. Eee, yani, aslında Rusya, eee, dediğin gibi, Rus uçak Rus uçağı olduğu için daha çok Rus olması gerektiğini söyledin ama herkes çekik gözlü, dedin. Yani, aslında buradan da insanların, eee, senin gibi panik olduğunu ve senin gibi ülkeden kaçmaya çalıştığını anlıyorum. Doğru mu anladım, yani, eee, durum bu muydu?
Tabii canım. Aynen. Doğru. Doğru, hadi ben yabancıyım, ben kendi ülkeme dönüyorum, kendi evime dönüyorum. Siz niye kaçıyorsun? Hani, <chuckles> niye yer işgal ediyorsunuz? Bırakın gitsinler, hani, falan. <sniffs> Neyse, şimdi hâl böyle olunca bir de maske kıtlığı yaşandı o dönem. Mesela eczanelerde eczanelere gidiyorsun, bu normal maske yok, ben ondan zaten mecbur elektronik maske aldım. O da, böyle, ağzının, işte, üstünde şey gibi düşün, bu, eee, şeyler var ya Şarj ediyorsun, işte, o içeriden hava döndürüyor. Ağzında kutu var aslında, hani. Yok. Bayağı ilginç. Ben bir daha, hani, oradan hariç böyle bir şey görmedim. Hatta geçen erkek arkadaşım buldu, "Bu ne?" falan dedi. Bir çalıştırdım, "A! Ne ilginçmiş." falan dedi. Neyse ondan sonra bende, böyle, şey Bir de bizi uçağa bindirdiklerinde ne dediler bize biliyor musun?
<chuckles> Evet. Evet. Hı hı. E, ilginçmiş. Ne dediler?
"Moskova'ya indiğimizde" dediler, "...1 kişinin ateşi yüksek çıksın" dediler, "...geri Şangay'a göndereceğiz sizi."
Hep beraber geri döneceksiniz, yani.
Evet, koca bir Boeing geri dönecek. Hani, 1 tane çıksın.
Üzücü bi üzücü bir habermiş aslında, yani, eee, oraya kadar gittikten sonra birinin ateşinin çıktığı çıkması ve 1 kişi yüzünden senin, eee, aslında planladığın kaçışın iptal olması, diğer insanların da aynı şekilde kaçışının iptal olması, çok da adil gelmiyor kulağa ama, eee, bir pandemi başlangıcı olarak düşünüldüğü için, eee, o taraftan bakılınca da biraz daha mantıklı duruyor. Eee, peki uçağa bindiniz, uçak kalkabildi mi?
Aynen. Ya Uçak kalktı ama bize bu uyarıyı yaptılar. Bir de biraz önce dedim ya sana, hani, maske bulmak çok zordu falan diye çünkü fabrikalar da kapalı o dönemde. İşte, her şey kapalı, anladın mı, yani?
Hı hı. Evet. Evet, kötü bir döneme denk gelmiş aslında.
Aynen. Ondan sonra yanımdakiler böyle toz maskesi diye adlandırdığımız sünger maskesi var. İnsanlar, her bulabildiğini geçirdiler ağızlarına. Şimdi ben 10 saat Moskova'ya gideceğim, tamam mı? Ben diyorum ki, "Ben, bu kutuyla yaşayamam ama nasıl yapacağız?" Hani, bir şekilde bir şeyler de yapmaya çalışıyorum. Neyse, işte, güç bela bindik uçağa, şey yaptık, Moskova'ya geldik, 10 saat Ben, bir de inmeden önce
Hı hı. Tabii ki. Evet. Evet. Sonunda, eee, zorlu bir süreci atlatıp ilk ilk basamağa gelebildik. Eee, Moskova'yı Mos şimdi daha anlattıkça daha çok merak ediyorum hikâyenin sonunda nasıl gariplikler çıkacak diye.
<chuckles> A aynen. Ay Ya, bir de şey yaptım, işte, o ara arkadaşlarım, işte, şu uçak şurada inecek, bir de ben, İstanbul'dan uçtum, hiç geri dönmedim 2.5 sene. Daha İstanbul, şey, A A Atatürk'ten uçtum. Pardon, İstanbul Havalimanı yapıldı, oraya ineceğim. Orayı da hiç bilmiyorum bir de, yani.
Evet. A! Çokmuş. Hı hı.
Onlara da haber verdim, "Beni gelin, alın." diye, işte, "Şu saatte ineceğim, beni gelin, alın." dedim. Neyse, işte, Moskova'ya indik. Şimdi bunu, birazdan neden söylediğimi anlayacaksın. Moskova'ya indik, inmeden önce zaten Ha, uçakta Latin yazabilen olmadığı için ben bir de millete çevirmenlik yaptım orada, kimse Latin yazamıyor ki herkes Çince yazıyor.
Evet.
Neyse, uçak indi, tamam. Bir de Moskova'nın havalimanı şöyle, onu da açıklayayım. Moskova'nın havalimanı U şeklinde. Türk uçağı hep terste ya da Çin uçağıyla Türk uçağı bir uçtan bir ucayız. Zaten atıyorum, uçak değiştirme aran 1,5-2 saatse koştura koştura gitmen lazım. Yani, başka türlü yetişemiyorsun.
Tabii. 2 saate rağmen.
2 saate rağmen, aynen.
Evet.
Neyse, bü ya artık ben alıştım, yani, orada. A, sağlık ekipleri girdi mi termal kamerayla? Biz, ayağa kalktık ineceğiz, diye.
Hı hı. Evet.
Bize bir bağırmaya başladılar, "Otur, otur, otur!" falan diye. Dedim, ne oluyor, ya? Evet.
A!
Ya, düşün herkes ayağa kalktı. İşte, şey, bagaj alıyor, valiz alacak, işte, üst taraftan. Hıh. Ondan sonra, "Otur, otur!" diye bağırmaya başladılar. Böyle şey düşün, 2 tane koridor var, 2 koridordan da 2 kişi böyle geliyor, kocaman elinde termal kamera var. Böyle şey, beyaz, böyle, şey yapmış. Dedim, ne oluyor? E, dedi
Tabii, doğal olarak. Evet. Ne oluyor peki? O an, eee, bağırdıklarında bir gerildin mi, bir korktun mu? Eee, nasıl hissettin? Sonuçta, eee, daha önce hiç tecrübe etmediğin bir şey, termal kameralarla içeri giriyorlar. Zaten sen, ağzında bir, eee, elektronik maskeyle yolculuk yapmışsın ve muhtemelen çok gerginsin. Nasıl hissettin o an? Kısaca ondan da bahseder misin?
Gerildim tabii, ya. Kutu. Soğuk terler şey yaptım. Ya, düşünsene 10 saat gelmişsin ta Şanghay'dan Moskova'ya, diyos diyorlar ki, hani, geri gideceksin 1 tane bile çıkarsa. E, bana ne yani? Tamam ya, aslında pı saçma "bana ne" demem de saçma çünkü damlacık izolasyonu. <chuckles> Aynen. Benim elim ayağım titredi. Ben bir de şey, hani, cam kenarı mam kenarı ekstra para ödemişim bir de onu da düşünüyorum anladın mı orada, hani. Tamam, bunlar uçağı tarayasıya benim uçak aldı kendini İstanbul uçağı gitti o ara.
Evet. E, tabii ki. E, biraz, eee, "Sana ne!" olmuyor orada. <chuckles> A!
Yani uçağı şey yaptı, ben adım attığımda zaten, hani, artık çok geçti. Ben uçaktan dışarı adım attım
Sen daha 2 saat o, bir bir 2 saat olsa bile koştur koştur, eee, gitmen gerekiyor demiştin ama sen o 1-2 saati bile bulamamışsın anladığım kadarıyla.
A aynen. Aynen öyle. Ondan sonra, iii, gittim, işte, şeye, bu, işte, şeyler var ya, ımm, rezervasyon yaptırılan yerler, oraya gittim. Ondan sonra dedim, "Böyle, böyle, hani şey yapacaksın, bu benim suçum değil. Bana p bana şey var, uçak vereceksin." Ondan sonra bir de şeyi de söylüyorum, "Ama ben cam kenarı satın almıştım." Ya, konu o mu? Oradan niye yapıyorsun bunu, hani, şey. Şimdi yanımda dolar falan da yok. sonra diyorum ki, "Ya, Çin kartı da geçiyor." Ne yaptım biliyor musun? Artık battı balık yan gider, başka bir uçak verdiler.
Evet. Tabii ki. <chuckles> Evet.
Ben gittim orada, pizza yedim. Niye böyle bir şey yaptım, onu da bilmiyorum.
A! Afiyet olsun.
Hiç millet bir de şey panik olmuş Türkiye'de. Uçak iniyor, ben yokum. İnternet çekmiyor, internet yok havalimanında. Valla böyle bir anımdı, yani, bu da.
Doğal olarak, tabii ki. Evet. Yani, eee, aslında çok, eee, garip başlayan, çok da garip biten bir hikâye anlattın. Eee, Çin'de başlayıp, Rusya'da devam edip, İstanbul'a kadar giden bir gariplikti, eee, ama güzel bir anıydı, çok teşekkür ederim paylaştığın için, çok keyifliydi.
Aynen. <chuckles> A aynen. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Görüşürüz. Kendine iyi bak.
Sen de.